Tenho, tenho, porque faço o crossfit.
Você conhece alguém, você hã.
Sim, sim, lá eu faço crossfit, então o crossfit é um grupo de pessoas, que a gente interage muito, a gente tem muita, né, amizade, ali, é um grupo muito unido. Então a gente tem essa essa interação social sim lá. E quando eu volto pra casa
Sim. Uhum. Mas é um grupo só da academia ou vocês costumam sair fora da academia?
Eles costumam sair fora da academia sim, eu é que não vou muito. Eu é que eu não arranjo muito tempo, ou não fico muito interessado em em tá com eles, assim. Mas eles são pessoas maravilhosas, são pessoas incríveis. Eu teria sim, hã, a coragem de estar com eles depois da da academia, mas eu realmente tenho tenho mais vontade de ficar em casa, assim, pra tentar relaxar, mas não consigo de fato.
Uhum. Nossa! E você mora sozinho?
Não, eu moro com colegas de casa.
Ah tá, eles são barulhentos?
Não, até que não, até que são bem bem relaxados, assim como eu, bem tranquilos.
Tranquilos? Entra e sai, e vai para o trabalho, entra pra dentro do quarto, e pronto.
S Sim, exatamente, ninguém ouve ninguém, somos mais somos mesmo assim, bem bem tranquilos quanto a isso, assim, e
Hum, tá certo.
e pronto, e aí depois eu volto pra ca
Então o seu quarto é o seu porto seguro?
Exatamente, meu quarto é meu porto seguro.
É onde você trabalha, onde você prepara se vi eh, não, prepara as refeições no apartamento, né. Onde você trabalha e estuda. <laughs>
Aham. Exatamente. Aqui é é como se fosse uma casa dentro da casa. <chuckles>